Alors oui, heu, moi ce que déjà j'aime bien mettre heu, en avant c'est, heu, bah, le monde professionnel. Heu, je vais un peu bon, heu, te te te mettre dans le contexte. Je suis dans le monde de l'informatique et, heu, c'est je peux te citer ça, quoi? Ça ça remonte déjà à quelques semaines. Et, heu, donc en gros, heu, donc, heu, moi j'administre des systèmes informatiques. Dans une équipe, il y a notre il y a le chef, hem, il y a d'autres administrateurs, d'autres personnes un peu m heu, moins qualifiées et cetera. Mais on est on forme une équipe, en gros. Et, heu, bah, heu, on a notre travail au au au jour le jour, mais on a aussi parfois on va dire des, heu, des bas. C'est-à-dire que des moments où, bah, tu as beaucoup de systèmes qui ne fon qui ne fonctionnent plus, et cetera. Et c'est là où justement, heu, le travail d'équipe il va quand même, hem, aider énormément.
Mouais. Mmh mh. Mouais. Mmh mh. Mmh mh. D'accord. Et beh Et oui, ça se comprend. Et du coup, hem, justement, est-ce que tu as eu un épisode heu, vraiment, heu, particulier où, heu, là tu vois que, heu, l'équipe, elle faisait tout? Et puis, elle a même heu, sauvé une situation qui avait l'air un peu désespérée, quoi?
Heu, oui, clairement! Là, je peux te citer un truc où c ça, hem ce qui était quand même su assez cool c'était que notre chef était parti en vacances, hem, heu, il y pas si longtemps que ça. Et du coup il restait plus que le reste de l'équipe. Moi, alors, je je joue pas le rôle de l'adjoint, mais je suis pas loin, on va dire, en termes de responsabilité. De toute façon, on n'a pas d'adjoint en en vu qu'on est pas u une si grosse équipe que ça. Et, heu, du coup durant son départ, heu, j'ai rema j'ai je suis tombée sur, heu, un de nos systèmes qui finalement avait perdu, on va dire, heu, une de ses jambes. Normalement on va dire heu, je je vulgarise, hein. Les systèmes informatiques ils ont parfois 2 jambes, donc, au cas où il y a une qui tombe, bah, il reste l'autre. Et là elle n'en avait plus qu'une. Et donc si elle perdait la dernière, on était, heu, foutus. <chuckles>
Mmh mh. <inhales> Ah, oui! Mmh mh. Mouais. Mmh d'accord. Ouais! Oui. Ah ouais, situation de crise, quoi! <gasps> Ah, là là!
Exactement. Et, heu, alors c'est on va dire situation de pré-crise, parce que là tout va bien, mais on sait pas quand ça peut tomber.
Pré-crise, oui! <laughs> D'accord.
Et du coup, heu heu, je me suis organisée. Heu, bon je l'ai signalé bien évidemment, ça c'est une des 1re choses à faire, heu, le signalement à la hiérarchie, direction et compagnie. Et on a, hem, avec un de mes collègues avec qui je m'entends, justement, bien. Hem, on a, heu, ensemble, heu, ben on allait directement, heu, à l'endroit où il avait ce problème là. On a essayé de trouver une solution et finalement, il a fallu quand même plusieurs jours pour arriver à une solution et à un truc qui nous a permis un peu de sortir de de cette zone noire, et q et on continue aujourd'hui à avancer dans vers ce cheminement-là cheminement-là, ouais.
Mmh mh. Mouais. Mmh mh. Ouais. D'accord, ouais. Donc ça a sauvé, heu, le fait d'être ensemble quoi, et d'avoir plusieurs cerveaux, heu. Ça ça a rendu les choses plus naturelles, on va dire ça.
Mmh.